Ah, well, kasi sakin, ah, parehas naman siya, pero more on mas mahalaga sa akin ang tulog <chuckles> than kain, kasi, ah, pag natutulog ka hindi mo parang hindi mo naiisip nga, kasi nga tulog ka so nare relax ka, kapagka pagkain naman, though, medyo, ah, na-da-divert lang 'yong attention mo dahil do'n nga, sa, ah, pagkain, so, parang minsan maano din eh, ah, pumapasok pa rin 'yan sa isip mo ganun, ah, na naisip mo pa din 'yong stress mo ganyan, oo, 'yon, so, feeling ko kasi kapag ano, sa akin kasi, ah, kapag tulog ako parang, um, mas nagiging stronger ganyan pagkagising <chuckles> parang na-re-recharge ba kumbaga 'di ba? Mm.
Hmm, okay. Mhm. Sabagay. Mm, after mo kumain 'no? Mm. sabagay. Ah, okay. Recharge, oo, kumbaga sabagay kasi, yung, ah, pagtulog parang sa ano 'yun, eh, form of recovery din, ng, ah, physical na katawan at the same time yung mental na, capability natin 'no? So, may point nga naman, eh, eto kapag sobrang pagod or stressed ka, ah, nagkakataon ba, na naapektuhan din yung ugali mo? Like nagiging, ah, tahimik ka ba, irritable ganyan o kaya baligtad super clingy mo pag stressed ka, ano ba yung effect niyan sayo?
Mhm. Oo. Pag-stress akong pa tahimik ako, parang 'yon kasi iniisip, lagi iniisip ko kasi siya, eh, so, parang, ah, iniisip ko na paano ko i-so-solve 'yong problema kong gan'to? Ah, what if ganyan? So, parang nagi, nag nag-o-overthink na ako. So, prone na ako do'n nag-o-overthink na ano gumagawa na ng eksena sa utak, ganyan na, ah, hindi minsan, hindi naman nangyayari, oo, so, 'yun,' yun, 'yun, yung mga dahilan kung bakit, ah, mas okay na lang na, matulog kasi, hindi hindi ka nag-o-overthink, hindi mo maiisip yung mga bagay-bagay na hindi naman mangyayari talaga, so, parang pahinga talaga siya, for me na maipapahinga mo yung isip mo, yung brain mo mismo, na, hindi ka, ah, hindi ma na nga, maiisip yung stress, mm.
Hmm, okay. Mm. Wala pa nga. eh, 'no, oo. Sabagay. Mm.

Sabagay, mm. Pero alam mo yung stress hindi lang yan minsan yung ano, eh, 'no dahilan kung bakit hirap tayo matulog, 'no? Ah, ikaw ba meron ka bang particular na trigger, o pattern na napansin kung kailan ka hirap matulog, tulad ng, ah, halimbawa feel mo nag-i-screen time ka, o kaya after mo kumain ng certain food 'no, halimbawa pizza sa madaling araw ganun, 'pag nakakapansin ka ba na, "Okey 'pag gan'to yung ginagawa ko hindi ako nakakatulog kaagad."
Hmm. Totoo. Hmm. Ah, 'pag nagkakape ako, ah, sa hapon, sa gabi, ganiyan, tapos minsan kasi hmm, at saka minsan 'pag nanonood ako ng K-dramas, ganiyan so mahirap mahirap tulugan oo so parang oo 1
Nagkakape ka sa gabi you mean? Ah, okey. Hmm, mahirap <laughs> hindi mo mahintay ganun bini-binge watch mo na?
isang episode na lang, ganiyan tapos ay hindi, 1 na lang ganiyan, so 'yon 'yong mga nagti-trigger sa'kin 'pag nagkakape ako sa, ah, hapon, or gabi na ganiyan, tapos 'pag nanonood ng K-dramas, ah, 'pag ah, cellphone na din 'yong screen time talaga, malaking bagay din 'yon kung bakit hindi nakakatulog, hindi ako nakakatulog kasi nga sa cellphone, ganiyan nagbro-browse may tsimis, ganiyan, mm.
Mm. Sabagay kasi yung ilaw din, eh, 'no sa mata, may tsismis ano yung tsismis na yan paano ba example niyan?

Ah ngayon, 'yung kay Ellen 'tsaka kay ano kay Derek ganiyan, tsismis sa ano me may social media yan. <laughs> Oo.
Ah okey. <chuckles> So kasabay na siya technically ng screen time mo. Sa pag, ah, kumbaga kung hindi kay K-drama 'yung ginagawa mo gano'n, pag may nasilip pa na tsismis parang, uy babasahin ko 'to saglit, tapos tuloy-tuloy na ang hirap na huminto, gano'n.
Mhm. Oo. Oo 'tsaka ano kasi na nahilig na rin kasi ako no'ng lately lang, mga short videos alam mo 'yong may mga drama kasi na sa ano sa Facebook na, ah, parang konti, short clip lang siya so parang hahanapin mo pa 'pag medyo nabitin ka sa episode kasi may cliffhanger nga. So, parang, ha? Pa'no 'yon? Cliffhanger pala hindi cliff, <chuckles> mm.
Mm. Mm, oo nga. Na-experience mo ba sa ano, sa mga time na nagpupuyat ka, eh, well nagpupuyat ka ba in the first place minsan?
Mhm. Ah, nung, ah, ngayon hindi, lately hindi. Pero nung nakaraan nung, oo, sa trabaho ko dati nagpupuyat talaga ako, umaabot ako ng 1, 1 AM, 2 AM, gano'n. Mm.
Lately, hindi. Hmm, okey. Tapos kailangan mong gumising ng maaga din gano'n? Ah, ayan. So sa mga panahon na 'yan, na experience mo rin ba 'yung tinatawag na sleep math? 'Yung nagko-compute ka kung ilang oras pa 'yung tutulog mo, pero kaka-compute mo 'di ka na nakatulog.
5 AM, yes! Oo, may mga pagkakataon na gano'n na, ah, okey 3 hours na lang, so parang mauna pa akong magising kaysa sa alarm ko na 5 AM na gising, 4 AM gising na ako ganiyan. Oo, nararanasan ko 'yun.
Oo. <laughs> Binibilang mo ganun. Mm, papa'no 'yung ano nun, ano e anong ending nun? Ah, puyat ka nalang ganun or parang may ginagawa ka bang paraan para ma-manage mo kahit papa'no o wala na talaga. <chuckles>
Well kapag gano'n kasi, ah, gigising na lang talaga ako kasi kapag tinulog ko pa 'yon so parang male-late na ako. Ang trabaho ko ang, ah, schedule kasi no'ng work ko dati is 5 to, ay 6 to 12, ah, midnight. Pero kasi hindi ako makakatulog no'n ng, ah, tu 12 midnight talaga so, parang ano pa 'yan nalagpas pa 'yan sa 1 AM to 2 AM na 'yan. Tapos gigising ako ng 5 AM, kapag nagising ako ng later than 5 AM babangon na talaga ako niyan. Ano na lang, susulit na lang ako pagkatapos ng duty, tutulog ko na lang. Susulitin ko 'yong oras na hindi ako nakatulog ganiyan, para naman kahit papa'no at least makuha ko 'yong sapat na tulog para makapag-duty ulit, ganiyan.
Hmm. Mhm. Mhm. Mm.